Kahit dis-oras na ng gabi parang gusto ko pa rin mag-bisikleta kasi para matuto.
Sige pa rin. Oo, 'no? <chuckles> Di
Parang nagmamadali
Mm. Saya sayang din naman kasi yung oras, 'di ba?
Ate ko, oo. Sa mga kakla mga ka kalaro ko, no? Kasi minsan naiinggit ka na uy 'yon bumibitaw na sa manibela, oh, 'di na humahawak, oh. Ang galing oh, oo, parang naiinggit ka. Ah, siyempre hindi mo magagawa 'yon kung 'di ka sanay. Kailangan sanay ka muna magbalanse ng bisikleta bago mo magawa yung mga no hand no yung mga ang tawag nila ro'n? No
Oo, 'no? <laughs> Mm. Oo. Tama, tama. No
no 'yong parang ano, 'yong hindi ka hahawak sa manibela, oo. Wala walang kamay, walang hawak o ga parang nagde-dare pa kayong mga magkakalaro, eh, "Kaya mo 'yon, walang hawak?" Oh, 'di ba. Yung mga ano, siyempre bata kayo eh, kabataan yun.
Yung walang kamay, 'di ba? Mm. <chuckles> Tama, tama.